ياه! فوضى دي بالنسبة لي حاجة صعبة جدًا، يعني اللي هو أنا أصلًا إنسان اللي هو عادي، باعمل الحاجات كده أي حاجة أنا عايز أعملها ممكن أروْح أعملها وخلاص، ما ما فيش مشكلة. <laughs> أيوه اللي هو حِتّة اللي هو، إيه المشكلة يعني، ما أنا أروح أعملها يا عم إيه ال إيه اللي هيحصل يعني؟ ما خ لمّا أبقى أعملها <chuckles> أصل نظ نظام إيه الصراحة يعني هاقعد بقى اللي أمشي بروتين كده يومي، أنا هاروْح من الساعة كذا للساعة كذا وأعمل كذا <tsk> لأ دي ما باقدرش أعملها كل يوم، دي ممكن أعملها في حاجات مُعيّنة، لكن يومي العادي في اللذيذ كده اللي هو إيه أمشي وأخلَّص دنيتي وخلاص بس. <chuckles>
آه. <chuckles> آه فَوْضَوي. <chuckles> آه. آه ليه النظام بقى والترتيب وكده <chuckles> إمم. آه. طَب آه. طَب إيه الحاجات اللي أنت قُلت إن في حاجات أنت بتقدر تتعامل معاها بروتين أو نظام، هي إيه الحاجات بقى المُعيّنة دي؟
آه لأ يعني حاجة مثلًا زي الشغل، حِتّة الشغل مثلًا أنا لازمًا أروْح مواعيدي من كذا لكذا، فخلاص أنا على قد ما باقدر باحاول أضبّط الحِتّة دي، أي نعم هي ما بت <chuckles> ما بتض ما بتضبطش معايا برضه، بس اللي هو لأ بس بيبقى مكتوب لها جدول معمول لها جدول الصراحة اللي هو أنا من الساعة
آه آآ آه أكيد <chuckles> آه أنت ملتزم فيها بحاجة ما تقدرش تطلع من عليها.
آه، هو حتى لو أنا مش مُلتزم 100%، أنا باجتهد أو باحاول إن أنا أوْصل للجدول اللي أنا حاطّه، فاهمني؟ فدي ما ينفعش ما فيهاش فوْضى ما فيهاش اللي هو إيه <tsk> أنا عايز أروح الشغل مثلًا الساعة 13:00 فأروْح 14:00 أروْح، لأ ما فيش الكلام ده. فد <chuckles>
إمم. آه. <chuckles> آه، ما هي مش هتروْح غ في أي وقت على مزاجك، لأ لازم تلتزم فعلًا طب أنت يعني خلاص آآ آه أنت مُلتزم في الشغل، يعني على قد ما تقدر أكيد، بس في الحياة العادية أنت قُلت إن أنت بتعمل كل حاجة وتخليها زي ما تيجي، ما حسّيتش إن ده عامل لك نوع من <tsk> إن أنت في حاجات كتير بتْتوْه منّك، في حاجات بتنْساها في وسط اليوم؟
ما هو كل إمم. <chuckles>